Oye, cuéntame, ¿cuándo decides pedir ayuda profesional en lugar de a amigos?
Em, <smacks lips> buena pregunta. Fíjate que, mi mejor amiga es maestra en psicología.
Ajá. Guau.
Y tiene una especialidad, eh, que se llama E-M-D-R, eh, y es incluso de las de la academia que certifica esa especialidad en México. Por cierto, ahora está en un congreso en Brasil, eh, como profesora, ¿no? Entonces, eh, pero el colmo es justamente eso, que de todos los psicólogos que conozco, ella es la mejor, pero por ser mi mejor amiga, no puede darme terapia.
Okey. Guau. Sí, sí, sí. Eh, pues no. <chuckles> No, no, no, no se puede. Okey.
Sin embargo, hay ciertas cosas, ¿no? En las que sí me coachea o yo la coacheo, ¿no? Eh, en temas, ¿no? Pero como que reconozco, ¿sabes? Eh, como como he tomado bastantes terapias y también cursos, y he leído buenos libros y todo, entonces, como que ya me se reconocer.
Bien. Ajá. Ajá. Ah, muy bien. Excelente.
Cuando algo ya está durando más de lo que debe durar. Por ejemplo, ansiedad, eh, cuando no he logrado apaciguar una preocupación, y que a lo mejor tengo todo el motivo para estar preocupada, ¿no? O sea, que no son cosas que me esté inventando o que no son cosas que esté magnificando, sino que son reales, ¿no? Pero que de todas formas las voy a tener que enfrentar. La única diferencia es estando yo bien o estando descontrolada.
Sí, sí, claro. Okey. Sí, claro. ¿Cómo aprendiste a reconocerte? ¿Ella te coacheó por primera vez o tú empezaste a buscar?
No, no, no. No, no. Fíjate que mi amistad con ella es de otro lado, eh, nuestros hijos iban desde kínder juntos.
Ah, ajá. ¡Oh, guau!, es es el destino ahí. <chuckles>
Entonces, sí, nos conocimos por nuestros hijos y estudiaron en un colegio donde hay desde kínder hasta bachillerato. Entonces, estuvieron ahí hasta bachillerato.
Ah, muy interesante.
Ajá, y nos conocimos por nuestros hijos, que eran muy amigos, todo el kinder y toda la primaria. Después, ya sabes, empiezan a cambiar unos, otros y cada quien agarró su lado, lo que a nosotras nos valió, pero exactamente nada, porque ya para entonces éramos muy amigas, ¿no?
Guau. <chuckles> Ah, qué bueno, pero amigas, digamos, amigas normales, ¿no?, amigas de amigas, y ya nomás. Okey.
Pero amigas normales, sí, claro, claro, claro. Y, pero yo desde muchos años antes yo ya había tomado terapias, ¿no?, y, eh, incluso cuando tuve la depresión muy fuerte de mi vida, que fue la que me llevó a a tener contacto por primera vez con la salud mental. Y no es que yo las haya buscado, sino que fueron síntomas físicos, por los que fui con mi médico de cabecera y, pues, era una cuestión de una depresión ya crónica, ¿sabes?, que ya me estaba dando otro tipo de síntomas.
Guau. Ajá. Oh, entiendo. Ay, ¿como, crees? ¿Y tú decidiste ir? ¿Alguien te llevó o alguien te recomendó esta situación donde elegir un profesional?
No. Mi médico de cabecera me me fue el que porque yo hasta ese momento, eh, era muy ignorante de la salud mental, como la mayoría de mi generación y de quienes nos preceden, ¿no?
Ah, ya. <giggles> Sí, pensábamos que te solo tiene que estar loco, ¿no?, para ir a <laughs> Sí, sí, claro.
¡Ajá!, y tenia ese concepto erróneo, ¿no?, de: "Tú puedes, tú esto, tú lo otro". Entonces, mi mamá fallece muy joven, a los 47 años, eh, de una enfermedad terrible de cáncer, duró 8 meses, y yo tenía 29 años, ¿no?
Guau. No, si, eras joven también.
Eh, joven, entonces, fue un golpazo terrible, de verdad, o sea, fue una angustia, fue una ansiedad, fue te y me revolcaba en el sufrimiento, pues, porque yo no tenía, eh sí sabía que existía la salud mental, pero mi concepto era erróneo.
<exhales> ¿Cómo crees? Sí, claro, tú podías sola, ¿no?, eras superpoderosa, pero no.
Sí, yo puedo sola, soy fuerte, siempre he sido, y aparte eso es para locos y yo no estoy loca, ¿no?
E exacto. <chuckles> No, esa era la idea.
Al año y medio sí, al año y medio que fallece mi mamá, que yo, por supuesto, seguía revolcándome en ese sufrimiento, fallece mi primer esposo estando dormido, de un infarto.
Ajá. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Demasiados golpes.
Demasiados golpes. Entonces, eh, estaba revolc que seguía revolcándome en uno, cuando me llegó el otro, ¿no? Entonces, ya empecé a tener una situación crónica. Yo no dormía, me daban las 8, 9 de la mañana, y yo no podía cerrar los ojos. Eso me empezó a impactar en muchas otras cosas físicas, ¿no? Entonces, yo fui con mi médico de cabecera, ¿no?
Sí. Claro. <gasps> Claro. Sí, sí, sí. Claro.
Y me dice: "Rocío, ¿cómo estás?, no te ves bien", ¿no? Entonces, le empiezo a contar, ¿no?, lo que había pasado con mi mamá, con mi esposo, y le dije: "Pero el tema es que no puedo dormir", ¿no?, y que: "cada vez me siento más débil, y entonces se me baja mucho la presión, eh, entiendo que no como, pero es que no se me antoja nada, pero" O sea, fui por síntomas físicos, ¿no?
Claro. Sí, sí, claro. ¿Y cuánto tiempo tardaste en ir con te tardaste mucho para tomar la decisión de ir a tu médico?
Como Como 5 meses después de que falleció mi esposo.
¿En serio? <gasps> Dios mío, ¿y luego?
Y, entonces, él me dijo, ¿no? Me dijo: "No, Rocío, o sea, lo que traes es una depresión crónica".
Pero fuertísima.
¿Por qué no has ido con una psicóloga? Incluso ahora vas a necesitar ya un psiquiatra, porque se te tiene que regular el sueño.
Sí, no era normal.
Entonces, yo me quedé con los ojos así enormes, abiertos, o sea, porque dije, eso significa que ya estoy loca
Aja. Bueno, por las ideas que traías por ahí.
¿no? Claro, e este concepto erróneo, ¿no?
No, y todo m mucha gente de la generación la tiene definitivamente.
Y él y él fue muy amable, fíjate, porque digo, me conocía también de varios años, era yo su paciente de varios años. Entonces, me dijo: "No, no te sorprendas", dice, "muchos de tu generación y peor de la mía", porque él es como 8, 10 años más grande que yo, eh, "y para atrás peor todavía, hay un concepto totalmente erróneo, ¿no?, al respecto de la salud mental y y bla, bla, bla, bla, pero no, no, no, vas a estar en buenas manos. En este momento tú no me necesitas a mí, lo que necesitas es un médico psiquiatra para que te regule para empezar el sueño, porque, a eso sí te va a llevar a urgencias", ¿no?
Sí, claro. Ajá. Sí, claro. Guau. No, sí, es muy muy grave que no duermas nada, o sea, te daña todo el cuerpo. Impresionante que aguantaras tanto.
Sí, sí. Exacto, y ahí, m en el mismo edificio, eh, estaba el psiquiatra, entonces él le le marcó y le dijo, ¿no?, "Te pido, por favor, que recibas a mi paciente", ¿no?, eh, "ahorita". Le dijo, porque de verdad trae trae un tema urgente.
Ya de urgencia. Guau.
Entonces, eh, subí 2 pisos, que era donde estaba su consultorio, me me me trató y todo, y le dije que estaba yo muy choqueada, y le le expliqué cuál era mi concepto erróneo, ¿no?, de la salud mental. Entonces, ya él muy amable me empezó a explicar, ¿no?, que era normal que la gente de mi generación, y antes de mí, y y para atrás todavía peor, ¿no? Eh, le dije que tenía mucho miedo de tomar medicamentos
Ajá, claro.
que yo no quería ser drogadicta, ni hacerme adicta, ni nada de esas cosas, ¿no?
<laughs> Sí, sí, sí, es de entenderse.
y que yo soy una mujer muy fuerte. Entonces, que que yo no necesitaba nada de eso, ¿no? Entonces, me dijo: "A ver, una cosa es tu carácter y otra cosa, eh, o sea, una cosa es tu carácter, tu personalidad, y otra cosa es cuando ya estás metiéndote con tu mente, o, con tu físico, con tu cuerpo", ¿no?
Sí, claro. <chuckles> Mm. Ay, pero ¿No crees que estarías reprimiendo algo? Por todo lo que te estaba pasando, estabas absorbiendo todo el dolor que estabas pasando. Sí estabas sufriendo, pero al final del día te querías hacer la fuerte, como tú lo acabas de decir. Yo soy muy fuerte, ¡pero tu cuerpo ya no aguantaba!
No es que no me quería es que yo no entendía otra forma de salir adelante, o sea, para mí uno es todopoderoso, y uno siempre puede.
Sí, claro. Sí, claro, pero no, no siemp Okey. Sa Y no es malo sentirse que no puedes.
Y no siempre es así, ¿no? No, es humano totalmente, ¿no? Entonces, él ya me explicó, me dijo: "No mira nada que ver, los medicamentos que hay ahora, este, son una cosa muy distinta a como eran hace 20 años, este, eh, y además no te vas a hacer adicta, ni drogadicta, ni nada de eso, o sea, estás bajo vigilancia médica, entonces yo sé qué dosis darte, eh, y no vas a depender toda tu vida de esto, ¿no? Pero en este momento sí es importante, número 1, que recuperes el sueño. Número 2, que tomes un antidepresivo, ¿no? Y y nos vemos en 1 mes", pero me explicó cómo iba a funcionar, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno
Sí, claro. Sí. <laughs> Guau. Exacto. Ay sí, claro. Guau. ¿Y cómo fue?
lo hice. Al mes que regresé, ¿no? Me dijo: "¿Cómo estás?". Le dije: "No, ya duermo muy bien"
Ay, qué bueno.
"de hecho, eh, a veces he dormido hasta 2 días casi completos. Dijo: "Sí, porque tienes demasiado sueño rezagado", ¿no?
Ajá. Sí, demasiado, qué bárbara.
"y está muy bien que duermas todo lo más que puedas porque necesitas recuperar bla, bla, bla, bla, bla. Pero ahora, además de mí, vas a ver a una psicóloga,"
Ah.
"porque tienes que tratar el tema de raíz".
Sí, claro, si no ibas a seguir nada más cubriendo el síntoma, no la enfermedad como tal.
¿No? Exacto, los medicamentos, por supuesto, que los necesitas, porque hay un desbalance ya en tu cerebro, ¿no?
¿Cómo crees?
Pero, eh eh eh eh, tu caso no es químico, es decir, tú no naciste así. Son situaciones externas que por no llevar un manejo adecuado, eh, te trajeron a esta situación, pero tienes que manejar de raíz con una psicóloga, todo ese duelo que trae sin trabajar
Claro. Exacto.
¿no? Que es el que te provocó esa depresión ¿no?
Y que no sabía tu papá cómo expresarlo porque, definitivamente, te lo estabas guardando para ti, o sea, estabas cargando con algo que no sabías. Yo creo que era un sentimiento nuevo. Exacto. Era un sentimiento nuevo, completamente.
Uh-uh. Sí. No sabía cómo manejarlo, ni siquiera sabía qué era. Claro, claro, entonces, eh, estuve un año con medicamentos y un año también con terapias, ¿no? Y, ya de ahí, ya me concienticé de todo esto. Y, además, lo complementé con muy buenos libros que, eh, me me recomendó la misma psicóloga de muy buenos autores, profesionales, eh, psicólogos, también con maestrías, con todo eso, ¿no?
Guau. Guau. Okey. Ajá.
Y después también empecé a entrar a cursos de salud mental, eh, para aprender distintas cosas, comportamientos, trastornos, etcétera, y me empezó a apasionar mucho el tema. Entonces, a mí siempre me ha gustado como aprender, ¿no? Y cuando, eh, tengo enfrente de mí una situación nueva, la investigo, me enriquezco, eh, o sea, ah, de todo, y ahí me empezó a apasionar mucho todo el tema de la salud mental, y desde entonces, pues, claro que la cuido, ¿no? Y he regresado a tomar terapias las veces que son necesarias, ¿no? Entonces, todo eso me ha ayudado a reconocer mis síntomas, a saber cuándo puedo.
Wao. Sí, claro. Sí, claro.
Eh, ajá, cuando es un tema ligero que puedo contar entre mis amigos, y que a lo mejor es un enojo, y yo solamente necesito un desahogo, y hablar sin filtros y ajá, y desahogarme, ¿no? O, cuándo es una situación que que ya no es que después de platicar no me hace sentir o sea, sigo sintiendo lo mismo.
Y cuándo necesitas ayuda. Sí, claro. Sí, sí, y no pasa de ahí, ¿no? Sí, sí, sí que tienes que buscar ahora sí que aprendiste a buscar desde la raíz, ¿no? Porque si no cuidas la raíz, el síntoma va a estar apareciendo constantemente.
Exacto. Ahí sigue, ¿no? Si nada más estás, eh, atacando el síntoma, pues, el síntoma es una situación paliativa, no, no, no te puede dar una curación
Exacto.
¿no?
Es correcto, fíjate que escuchaba yo una frase que decían: "En en cuerpo sano, mente sana, cuerpo sano", y es cierto, o sea, es sencilla frase, pero es verdad, o sea, si tu, mm, emoción no está bien, tu cuerpo no va a estar bien, lo vas a cuidar.
Sí. No, pues, es que es tan fácil como que todo lo que hacemos nos movemos, decim todo viene de la mente.
Exacto. Todo, todo, todo definitivamente.
La mente falla y dependiendo del grado del fallo es la disfuncionalidad del resto de lo que tú eres.
Eh sí, sí, estamos u tan unidos con nosotros mismos, por decirlo así, que si tú no cuidas la mente, lo demás va a estar enfermo y se va a enfermar. O sea, a veces las enfermedades son esas que se llaman psicosomáticas, ves que no están enfermos, pero r tienen reacciones que pareciera que son verdad. O sea, qué poder tiene la mente definitivamente, es demasiado fuerte.
Claro. Ah, no claro. Claro. Los hipocondríacos igual, o sea, son trastornos mentales, ¿no?
Sí, guau. Sí.
Entonces, ahí es donde, eh, pues, te da las herramientas, ¿no? Para que sepas conocerte, para que sepas en qué momento. O sea, cuando es algo que es pasajero, ¿no? A veces nada más con estar en contacto conmigo misma, en mi recámara, respiración, se pasa. O, yendo a comer con mis amigos, me desahogo y se acabó, ¿no? Pero cuando a pesar de eso, me sigue haciendo ruido, entonces sé que es momento de pedir ayuda profesional.
Claro. Pues, te felicito porque muchas personas se dan cuenta, pero no hacen nada. Tú tuviste el valor, o sea, se necesita valor para poder aceptar que necesitas ayuda, te felicito. Qué bueno que haces la diferencia, y que ojalá todos podamos tener ese valor de hacer, lo correcto por nosotros. Pues, muchas gracias por tu plática, amiga. Ha sido un placer escucharte.
Ese es el. Gracias. Por supuesto. Al contrario, muchas gracias a ti por escucharme. Siempre me gusta platicar.